نَفْس الشغل اللي كنت باعمله في مالطا، ونَفْس الشغل اللي كنت باعمله في مصر، بس أنا كنت باشتغل في ألمانيا عقود قصيّرة مش عقود طويلة، لإن أنا كنت يعني لسه باستقِرّ، بس كان الموضوع لطيف، ورُحت من ولاية لولاية الدنيا آآ، بعد لمّا لقيت سَكَن ونقطة كده أعتبرها المركز بتاعي، بقيت أسافر بقى لمدن تانية، عشان أكلم شركات أتعامل معاهم، أتفق معاهم، يعني الموضوع كان خلاص أنا يعني ما بقاش الموضوع بالنسبة لي السفر بقى حاجة صعبة، فبقيت عارف أتنقِّل إزاي آآ، الدنيا بتا بقِت خفيفة بالنسبة لي آآ، هم ألمانيا عاملة تذكرة موَحَدَة للمواصلات عليها كُلّ حاجة، فأنا باشتريها مرّه واحدة وباريّح دماغي بقيّة الشهر. يعني في حاجات كتيرة هم برضه بيسهّلوها بقِت مسهّلة حياتي شوية هناك، لحد ما باتعامل ول واستقر بقى في الموضوع خالص، لحد ما أجيب عقد طويل الأمد بقى بَدَل ما أنا شغال عقود قصيّرة وخلاص <laughs> يعني الموضوع بيبقى في حد ذاته بالنسبة لي مغامرة لذيذة يعني، فتمام.
أيوه. أيوه. امم. لأ، حقيقي يعني أنت تجربتك مفيدة و ويعني وفيها معلومات كويسة أوي، ويمكن أنت لفتت نظري لحاجة إن النَصْب مش مرتبط بدولة كمان معيّنة، والَّا لأ هو النَصْب عامةً موجود في كُلّ في حتة السكن ديَّة موجود في كُلّ مكان ممكن مو موجود في مصر موجود في ألمانيا، أهم حاجة إن الإنسان ياخد باله وما يتح وما يتنَصَبش عليه، وفكرة إن أنت دايمًا موفّق في حتة سفرياتك دِيّة لإن سفرياتك كتير، كويس أوي إن أنت بتربّي خبرة أوي من حتة السفريات، وبتعرف إيه اللي تتصرّف إزاي وكده، هي فعلًا تجربتك مفيدة جدًا، ومفيدة يعني لأي حد عايز يسافر عشان عشان ياخد الخبرة وكده، حقيقي أنا استفدت منك استفادة كبيرة أوي، وأشكرك شكرًا جزيلا.
إمم. الشُكر ليك